Hmm. Ah, kamusta yung, tipikal na araw mo may, heavy work ba o nagagawa mo pa din mag-relax after office hours?
Oo. Sa'kin naman actually kung susumahin, 'no, mas okay na 'yong kalagayan ko ngayon, tungkol sa ano sa trabaho, kung tipikal na araw. Pero kasi noon, masasabi kong hindi. Hindi talaga siya parang alam mo nababalanse 'yong, trabaho at 'yong, 'yong mga iba pang ginagawa tulad ng personal na buhay ganiyan. So ngayon masasabi ko na, mas relaxing talaga. Kasi ano flexible oo. Mm. Flexible ang oras.
Hmm. Mm. Mhm. Ah, yo 'yon naman pala. Hmm, ganda 'yan. Eh kailan mo ano, kailan mo unang na-realize na kailangan mo talagang alam mo 'yon balansehin na 'yong trabaho at personal life mo since sabi mo nga before, hindi mo talaga nababalanse pero ngayon mas okey na. Eh kailan mo na-realize na kailangan mo na talagang balansehin 'yong trabaho 'tsaka 'yong personal life?
Mm. Ayan, oo, ayan. Akin na-realize ko siya no'ng ano, eh, nagkasakit na ako dahil sa work. Kasi kaka-work tapos, isipin mo, ah, sobrang haba ng work hours ko before no'ng nasa office pa lang ako 11 hours per day kasi ako nagwo-work. So, sobrang haba niya kung para sa tipikal na 8 hours per day, 'di ba? Hindi siya overtime, eh, kasi ano, talagang kasama siya sa schedule na gano'n kahaba. Tapos, 11, 11 hours.
Ayun. Mm. Mhm. Mm. Ah, ilang oras ba? Sa isang araw. Ay sobra naman 'yon. Dapat dinole 'yan eh. 'Di joke lang. <chuckles> 11 hours? Everyday, tagal.
Mm. <laughs> 11. Oo per day. Pero hindi siya wo overtime ha, kasi ano siya, uhm, kumbaga ano siya, eh. Nap at mm, corporate work siya. Kumbaga na-ano siya na dapat Sabado, Linggod, ay off ko siya. Pero kasi ano nila, ah, pinalitan nila ng, hinabaan nila ng, 11 hours per day para magkaroon ako ng Sabado at Linggo na, day off.
Corporate ba 'yan? Ah, ayun naman pala. Mm. Mhm. Hala. <chuckles> Eh, pa'no ka pa nagkaka-oras niyan? 'Pag ka, pagkalabas mo sa trabaho so parang ang iksi na lang ng ng oras mo baka nga itulog mo na lang pagdating mo sa bahay mo, 'di ba?
Ayan, oo. Tapos Hmm. Mm. Sinabi mo pa, ganon talaga ang ng ang siste na araw-araw na nangyayari 'no, simula, ah, Lunes hanggang Biyernes, ganon. Na, papasok kang umaga, uuwi kang gabi na. So, ganyan ang siste palagi, wala ka nang nagagawa kasi pagod ka na, eh. Ah, mag oo, maliligo na lang ako no'n 'pag-uwi kasi galing nga sa trabaho tapos matutulog na lang kakain, ganon na, hindi na
Mhm. Kaya nga. Mm. So, anong oras yung pasok mo?
Mm, 8 AM hanggang 7. Aya oo 'yan. Kaya oo.
Eight AM tap 7 PM. Seven PM, tapos nagko-commute ka ba?
Hmm, nagko-commute ako, minsan kasi ano lang naglalakad. Walking distance lang naman oo, depende kapag
Ah, so malapit. Ah, okey, ilang minuto bago ka makaano, makauwi, 'yung tipikal?
Siguro oo. Oo, ginagawa ko kasi ano, eh, mga siguro 15 minutes ang paglalakad kapag ano, ha, kapag pauwi, more on naglalakad ako kasi gabi na. So, alam mo 'yong simoy ng hangin malamig na hindi ka na pawisin, hindi ka na papawisan tapos na oo.
Hmm. Sabagay. So makakarating ka before 8, mga, ah, 7:30 ganon nasa bahay ka na. Siyempre magpre-prepare ka pa diyan, magdi-dinner ka pa, 'di ba? Possible matatapos ka mga before 10, tama, mali?
Ayun, oo, mga ganyan, kasi Mm, 'yan totoo. Before 10, minsan nga ano, eh, um, depende pa, sa kasi nagluluto pa 'ko. More on nagluluto kasi ako, eh, kaysa sa umo-order. Oo.
Mm. Ah, tapos anong oras ka nagigising kinabukasan? Para mag-prepare.
Ah, nagigising ako. Nag-a-alarm ako 6 AM. Oh, 'di ba.
Ah, so parang makakatulog ka na niyang pinaka-safe na 11 o hindi?
Ayan, oo 11 pinaka-safe. Mm.
Eleven, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 'di mo nabubuo 'yong 8 hours.
<giggles> Oo, minsan ganon talaga 'no, kasi ayoko din naman nagmamadali sa umaga kaya 6 talaga 'yong call time ko. Ayoko 'yong nagagahol eh, at saka ayoko din nale-late. Wow! <chuckles> 'Yun.
Tama nga naman, mm. Pero grabe 'no kasi yung a after work mo ang na ta nagagawa mo nalang talaga yung parang tipikal na routine ng isang, ah, ng isang manggagawang Pilipino na, kain tu para parang nangyari sa kain, tulog, ba ay bahay kain, tulog, trabaho ulit, wala ka hindi hindi na pwedeng singitan nung mga hobby na ginagawa, 'di ba?
Oo. <laughs> Totoo. Ay, totoo. Hindi ko na totoo, hindi ko nasisingitan ng hobby ano ba 'yong nagagawa ko. Maliban sa manonood lang ng konti ng ng ano, ng videos ng short form videos 'di ko na kasi magagawa 'yong mga ano, eh, movies talaga na ilang oras tinatagal. Ayan, oo totoo. So hindi ganun konting nood lang, tapos need ko talaga na i patayin na 'yong cellphone, wala nang screen time kasi the more na nakatutok ako sa screen time mas hindi ako makakatulog ng maaga, oo. So mm.
Mhm. Kems, mas lalo kang late makakatulog niyan. Mm. Ayun nga. Ayun nga din. Pero noon, diyan sa trabaho mong yan, sa totoo lang. Madali ba sa'yo mag-logout pagtapos ng shift o bitbit mo pa rin 'yung work stress mo sa bahay?
<chuckles> Actually, nung una madali, ayan, madali. Pero nung katagalan, kahit nasa bahay ka na, nasa day off ka, kahit nga naka-leave ka, eh tatawagan ka nila. Ano, i-meme oo, tatawagan ka nila. May one-time pa eto, hindi ko talaga ito nagustuhan kasi
Mm. Mhm, hala! Mm.
meron ng lamay, na in-attend-an ko kaya 'ko naka-leave. So, siyempre may namatay, 'di ba may lamay, kumbaga ma ano na nga 'yung damdamin mo eh, tapos tatawag ah, kamag-anak 'to ng partner ko. Mm, pero close ko siya, ganon. Pero, kasi 'di ba, iisipin mo na 'yun naka-leave na ako non, eh, kasi nga gano'n 'yong nangyari.
Hmm! Kamag-anak mo? Ah, okey tapos? 'Tsaka alam ba nila na re na 'yun, 'yung reason ng leave mo sa trabaho? Ah okey.
Tapos Oo, alam alam nila. <chuckles> Alam 'yon 'yong nakakaano, eh, nakakagalit. Alam nila, tapos biglang tatawag pero hindi naman urgent tungkol sa work. Maiintindihan ko kasi ako 'yong mas matagal sa kanila sa work, 'di ba. Pero kasi bago ko sila iwan, nandon na 'yong mga gagawin, kumbaga alam na nila, eh. Kumbaga parang oo, nandoon na lahat eh.
Mm. Hmm, parang ni-red ni-ready mo na din para walang maging problema kasi magli-leave ka nga. O, tama naman 'yong ginawa mo. Okey.
Mm. Totoo. Oo. Oo, hindi kasi ako nag-iiwan ng gawain kap bago umalis oo, ganon naman. Tapos may may binilin din ako na, aral din 'to na if ever na hindi niyo alam 'yong sagot, ganyan, hindi niyo alam 'yong, 'yong magiging procedure or process, puwede naman kung hindi urgent 'no, puwede niyong isulat muna, sa, le la kahit sa isulat niyo or take down notes niyo, na para pagbalik ko kaya kong sagutin kaya, puwede siya 'di ba. Kasi hindi naman siya life and death na ano, eh, kailangan mo talagang sagutin talaga, 'di ba. Hindi siya urgent actually nagulat nga ako, eh. Tas 'yon, <chuckles> ayon lang din, hindi naging maganda. Mm, tumawag.
Sabagay, mm. Mm. Mhm. Mm, tama. Tumawag? Tuma ah, ayun nga tu tumawag talaga, sinong tumawag, ah, boss mo or?
Actu tumawag talaga sila. Ano, yung kasama ko lang sa work hindi siya yung boss ko. <chuckles> Oo, 'di ba, tu tumawag din siya at saka ano, 'yong tawag na 'yon alam mo 'yong okey na, eh, ibig sabihin tinaw nag-missed call muna sa'kin. Dapat mare-realize nila, ay, busy kasi nag-missed call na, mababasa naman niya 'yon, magre-reply back siya. Pero hindi, nakailang missed call, hanggang sana nainis, nainis ako, tina inano ko na, sinagot sinagot ko na. Noong una nga inano, eh, na-reject ko, eh. Tapos 'yon hanggang sa talagang sinagot ko, tas nagulat ako, hindi naman pala urgent. Kumbaga, kaya nga siya gawin hanggang next week, eh, yung bagay na 'yon, mm. May ganong oo. <giggles>
Hmm. Grabe. <chuckles> Mm. Tama. Okey. O, anong ginawa mo? Mhm. Hmm. <laughs> Ayun lang. 'Yun lang, kapag toxic din talaga 'yung environment o yung mga kasama mo sa trabaho, talagang maiinis ka din talaga, eh, 'di ba? Eh, kailan 'yong parang, ah, tama na 'to, turning point mo na parang, ayoko na magre-resign na ako. Kasi, it's either na feel mo 'yong burnout or nade-depress ka na din, or na-stress, kailan 'yong panahon na 'yon?
Totoo, sinabi mo pa yan. Mm. <giggles> Oo, actually ano 'to, eh, um, parang dagdag ano na lang eh compilation na lang ng mga nakikita ko. Nariri naiintindihan ko naman lahat ng company, may mga alam mo 'yon hindi magandang pangyayari doon, may magagandang pangyayari. Wala bang perfect, parang tao lang. Pero kasi, may mga nakikita na ako doon ng unfair treatment na nangyayari at hindi ko nagugustuhan. Kasi actually, ako'y, ang ang posisyon ko kasi dun HR Dep sa HR department. So, humaharap ka sa mga employee. Pero kasi ako yung nasisisi kapag may mga unfair treatment at ako sumusunod lang din naman ako, sa kung ano 'yong sinabi ng 'yong totoo lang, ah, parang robot mm, totoo. Pero kasi, naniniwala na din ako talaga sa mga employee na unfair din talaga. Pero, kahit na sinasabi ko na 'yon sa boss, na nire-reach out ko na unf na na napapansin ko, kumbaga, may mga feedback na 'yong mga ano employee, hindi pinapansin. So, ang napipitikan kami, kaming mga HR department, kasi kaming akala nila kami 'yong nagpapatupad nang gano'n, pero 'yong boss talaga, sumusunod lang kami. Naging puppet ako doon at hindi ko siya nagustuhan, na, kahit mali na. An gan'to kasi yung nangyari so
Mm. Mhm. Mm. Mhm. Mm. Okey. At saka kung ano yung policy ng company niyo, 'di ba? Mm. Mm. Mhm. Okey.
bawal kasi ang magkarelasyon sa trabaho, 'yun 'yung policy namin.
Ah, the us the usual policy 'yan ng mga kumpanya sa Pilipinas, 'di ba?
Oo. Oo totoo, 'yan, so, yu 'yon talaga 'yong policy. Bawal magkaroon ng karelasyon. Tapos, merong manager, manager kasi ito, eh, more than 10 years na siya nagtatrabaho sa company. So, malaki na 'yong malaki na iyong trust na meron siya sa ano, sa boss. Tapos nalaman-laman namin na meron pala siyang ka karelasyon sa loob lang din ng
Mm. Okey. Mhm. Mm. Okey. Hindi naman, hindi hindi naman 'to kabet?
Ayon nga eh, kabit, kasi may pamilya na 'yong manager. So hanggang sa ni-reach out namin sa ano kasi may mga nakakita na din, eh. So ni-reach out namin sa boss namin, sa pinakamay-ari ng company kasi do'n kami nagre-report eh, sa pinakamay-ari. So alam mo 'yong ano, walang nangyari. So walang walang nangyari kasi nga daw actually ang naging honest 'yong boss sa'kin, naging honest siya na hindi siya puwedeng tanggalin kasi malaking pakinabang niya sa company. Hindi rin siya puwedeng magkaroon ng ang ano kasi namin ang ang rules namin based on company's code of conduct is dismissal talaga kapag meron kang karelasyon. So matatanggal.
Ah, kabit. <laughs> Ayon lang. Mm. Mhm. Ngi. Mm. Mm. Hmm. 'Pag may gano'n kang ano, okey.
So matatanggal. Alam mo, walang nangyari kahit notice o notice to explain, NTE, hindi siya nabigyan. So 'yong ibang mga employee nagagalit, sa tapos ang puna sa amin, na HR department kasi nga kami 'yong nagbibigay ng notice to explain. Sabi ko, "Paano naman kami magbibigay ng notice to explain kung mismong e 'yong mismong boss ang nagsabi, 'di ba? 'Di ba na gano'n at hindi ko rin masabi sa kanila kasi nga confidential nga daw 'yon, 'yong napag-usapan namin. So naiipit ako gano'n, baka nagagalit na sila na, "Bakit ganyan 'yong mga ano, ganyan kayo, ganyan kayong mga management." 'Pag sinabi kasing management kasama na din daw kami eh. So, "Bakit ganyan kayong management" sabi niya, "Ang unfair n'yo 'pag 'pag mga matataas ang gumawa no'n hindi hindi mabibigyan ng aksiyon pero kapag 'yong mga mabababa, rank and file lang na posisyon mabilis matanggal." So ganyan. Hanggang sa mm, hindi ko na nagustuhan yung siste kasi nga bukod doon, yung pati sa pag late, 'pag mga matataas na posisyon hindi nagkakaroon ng warning even verbal or written warning man 'yan, suspension wala. So oo, totoo. At ako mm.
Ang unfair no'n. Mhm. Mm. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. Mhm. Okey. So anong af Mhm. Mm. Hala. Ang unfair talaga no'n. Gets gets ko 'yong ibang empleyado na magagalit talaga 'pag nalaman 'yong ganyan na kapag mataas 'yong posisyon okey lang. 'Yon nga.
Totoo at mm. Totoo 'yan, sa sinabi mo, kasi ako naniniwala din ako sa mga employee na dapat pantay-pantay. Transparent tayo kung ano 'yong pinapakita natin sa mataas, gano'n din 'di ba, sa mabababang posisyon pero hindi ko na kinaya. Parang nahirapan na ako, bukod sa schedule din ha. 'Yon din schedule din, mahirap din 'yong schedule na 11 per day kaya oo. Ayon. Mm.
Mm. Tama. Mhm. Mahirap talaga 'yon. 11 hours. Okey. So 'yon 'yong nakapagpa-trigger sa'yo, 'yong insidente na 'yon na "Ayoko na, resign na ako."
Totoo. Mm, mm. Tama na, ganyan.
Ah, okey. Pero ngayon, nasa mabuti ka na bang kumpanya? Mas maayos na ba na nagkakaroon ka na ba ng work-life balance? Ano ano 'yong mga ginagawa mo ngayon para magkaroon ng work-life balance?
Oo, kasi nagtatrabaho na ako sa bahay, work from home na. Kabaliktaran naman ito, uhm, dito naman kasi parang ako na 'yong humahanap ng paraan para ma para masulit ko 'yong time. Kasi maha may marami akong ano eh, time. Marami akong time, 'pag nagawa ko na 'yong isang bagay, kasi nagiging nag-aano ako eh, language tutor din ako. So nagtuturo ako online. So may mga binubuksan lang din ako na time na available ako. So flexible, maganda din siya, flexible. So kapag wala na akong ginagawa alam mo 'yong ako na 'yong humahanap ng time para magkaroon ng hobby, para may patutunguhan 'yong natitirang oras, ganyan. 'Yong mga kumbaga mga leisure time, kailan kumbaga humahanap na din ako ng paraan kasi sayang eh. Mm.
Mm. Hmm, 'yon naman pala. Ah. Mm. Mm. Hmm. Mm. Mabuti naman, mabuti naman kung gano'n at nasa maganda ka ng kompanya 'no at mas marami na 'yong time mo para, ah, magkaroon ng ano talaga ng, me time na tinatawag natin. Eh para sa'yo ba, ano ba talaga 'yong ah tunay na ibig sabihin ng work-life balance?
Oo, 'yan. Ayan, para sa'kin ang work-life balance is sa sa- word na itself na work-life tapos naging balanse, ibig sabihin 'yong buhay mo at 'yong trabaho mo balanse. Kaya nga may tinatawag na tayong hanap buhay, naghahanap tayo ng trabaho para mabuhay hindi para mabawasan pa 'yong buhay na 'di ba, kaya nga may hanap buhay. So 'yon 'yong para sa akin kailangan may balanse pa rin. Mentally, physically, emotionally stable ka pa rin kahit nagtatrabaho ka. 'Yon 'yong para sa akin ang work-life balance, na kinakailangan din ng tao para maging maayos, ayon.
Mm. Mhm. Tama, agree ako sa'yo diyan. Mm. Tama. Agree ako sa'yo diyan. Ayon maraming salamat sa kuwentuhan natin, labis akong natuwa, kasi ang kulay ng kuwentuhan talaga natin.
Maraming-maraming salamat din sa'yo.